आजकल जैसे फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर उसमें नोटिफ़िकेशन भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, क्योंकि इतने सारे एप्लीकेशन हो गए हैं। इतने सारे हम इस्तेमाल करने लगे हैं कहीं ट्रैवल का कहीं किसी चीज़ का। तो इसमें से ना ध्यान बहुत ज़्यादा भटक जाता है, जब भी फ़ोन बच जाता है या फिर नोटिफ़िकेशन आते हैं। तो आप क्या करते हैं ऐसे में आप अपना ध्यान कैसे अ, बचाते हैं इन चीज़ों से फ़ोन से या नोटिफ़िकेशन से?
हुँ, देखिए अगर मैं आपको बताऊँ तो अ, सभी के जीवन में देखिए एक तो जो ये फ़ोन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हिस्सा देखिए अब बन ज के रह चुका है कि इससे जो दूर रह पाना है जो वो काफ़ी एक अ, बहुत दूर हो पा रहा है कि इससे हम हो ही नहीं सकते क्योंकि सारे काम हमारे इसी से हो रहे हैं और काफ़ी अ, जो है हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। पर वही है कि अ, मैं जो है ना कई बार कि डिस्ट्रैक्ट खुद ही हो जाता हूँ इन सब चीज़ों से कि, समझ नहीं आता कि कैसे जो है ये चीज़ें करूँ, और कैसे जो है इनसे दूर रह पाऊँ? ऐसे में अक्सर जो है अब मैंने बिल्कुल दूर रखना शुरू कर दिया है मोबाइल फ़ोन अपने आप से। तो अब मैं जो हूँ बिल्कुल उसको देखिए अ, दूर रखने के लिए कई बार तो स्विच ऑफ करके रख देता हूँ। चाहे अगर मेरे सामने भी होगा ना अगर मैं काम कर रहा होऊँगा तो मैं उसको स्विच ऑफ कर देता हूँ कि बस अ, दूर रख दिया आपने और और क्योंकि देखिए अब वो बीच-बीच में वही आदत होती है कि नोटिफ़िकेशन चेक करने की। किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया? किसी का कुछ और ऐसा मैसेज या कुछ और चीज़ तो नहीं आई? तो ऐसे में अ, देखिए मुझे पता चलता है कि नहीं, मुझे इन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इससे अच्छा स्विच ऑफ फ़ोन है तो मैं नोटिफ़िकेशन देख ही नहीं पाता हूँ फिर। देखिए कुछ भी नहीं दिखता और जब मैं निकलता हूँ बाहर तो तब देखिए पता चलता है कि नहीं अब ठीक है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो है ऐसा ठीक रहता है नोटिफ़िकेशन से दूर रहने का।
बिल्कुल। हुँ, हुँ। बढ़िया। हुँ। कहीं न कहीं ये तकनीक तो अच्छी लगी आप इससे किस तरीके से बचते हैं। लेकिन ऐसा कोई मतलब कोई आदत अपनाई हुई है क्या आपने रोज़मर्रा के रूटीन में जो बहुत ज़्यादा मतलब सख़्ती से आप उस पर पेश आते हो या फिर कोई ऐसी ऐप में सेटिंग करनी कर दी हो आपने। कुछ ऐसा अपनाया है क्या रूटीन में अपने?
उम, जी। अगर देखिए मैं आपको बताऊँ तो हाँ, मैंने ऐसा बहुत सारी चीज़ें की है जिसे मैं अपनाता रहता हूँ अपने जीवन में भी और इन सब अ, चीज़ों में भी कि जो अ, डू नॉट डिस्टर्ब मोड है। तो अगर मैं उसके बारे में कहूँ तो मैं उसे देखिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अब करने लग गया हूँ अपने जी जी जीवन में। क्योंकि मुझे जो है अ, मोब अ, जो कॉल फ़ोन कॉल्स है वो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। तो अब क्या हुआ है कि अब जब से मैंने आईओएस का डिवाइस लिया है तो तब से बहुत शांति है। क्योंकि जब एंड्रॉयड मेरे पास था तो अगर मैं डू नॉट डिस्टर्ब में भी डालता था तो फिर भी क्या था कि मेरा फ़ोन जो है ना वो फिर भी नोट वो दिखा देता था स्क्रीन वेकअप कर लेता था फिर मुझे ना दिखा देता था कि नहीं ये कॉल आई है ये देखो। मतलब साइलेंट वो होता था पर फिर भी स्क्रीन ना वेकअप हो जाती थी और फिर मेरा जो ध्यान है वो उस तरफ़ जो है भटक जाता था। तो ऐसे में देखिए मुझे अ, लगा कि नहीं, कि मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना है। तो अब जब से मैंने आईओएस का लिया है तो देखिए ये बिल्कुल भी वेकअप नहीं करता। जब भी किसी का कॉल भी आ जाए तो ये वॉइसमेल में फ़ॉरवर्ड कर देता है और ये काफ़ी अच्छा एक फ़ीचर मुझे लगा कि नहीं ये चीज़ ठीक है कि अ, फ़ॉरवर्डेड अ कर दिया है इसने तो इससे जो है ठीक एक रहेगा। तो फ़ॉरवर्डेड होने के बाद जो है अब सही रहता है कोई नोटिफ़िकेशन, नोटिफ़िकेशन नहीं आती है बस वो भी जब मैं नेट ऑन करूँगा तो तब जाकर दिखती है वरना तो वो बंद ही रहती है। तो काफ़ी एक अच्छा एक एहसास रहता है।
अच्छा। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। कहीं न कहीं ये भी बहुत ही बढ़िया तकनीक है आपकी बचने की। लेकिन ये बताइए एक चीज़ होती है जब हमें ध्यान बचाने की बात आती है तो हम अ, फ़ोन को दूर कर देते हैं। नोटिफ़िकेशन आपने बोला डू नॉट डिस्टर्ब भी आप ऑन करके रखते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो घर परिवार होता है और फिर काम होता है उसमें एक बैलेंस बनना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। जैसे घर पर किसी परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर उसी में आपका बॉस का भी मैसेज आ रहा है या फिर ऐसे नोटिफ़िकेशन आ रहे है जिनको आपको देखना ज़रूरी हो जाता है कभी-कभी काम से संबंधित। तो उस वक़्त आप वो बैलेंस कैसे बनाते हैं? और वो जो बीच में एक लाइन होती है उसको कैसे मतलब मैनेज करते हैं दोनों के बीच में, परिवार और काम की?
हुँ। देखिए मेरा ऐसा रहता है कि जब मैं काम करता हूँ तो देखिए अ, माइक्रोसॉफ्ट वग़ैरह के जो टीम्स है उसमें मेरा हमेशा लैपटॉप में तो ऑन रहता ही है। तो इसमें तो देखिए इनेबल ही रखी है मैंने सारी चीज़ें। इसमें तो अ, मतलब जो मैसेज आएँगे लैपटॉप के अंदर मेरे, वो तो खाली देखिए जान पहचान के ही वाले उन्हीं के वर्क फ़्लो के ही आएँगे। जैसे टीम्स हमारी ऑन रहती है और अ, डिस्कॉर्ड भी ऑन रहता है। तो इनसे देखिए जो नोटिफ़िकेशन का एक दायरा है, उन्हीं का देखिए साफ़ दिख जाता है स्क्रीन में। लैपटॉप में तो ऐसा कोई फंक्शन मैंने ऑन नहीं किया है। तो इसलिए देखिए वहाँ में ये बॉस का मैसेज होगा या किसी और का मैसेज होगा वो साफ़ देखिए मुझे दिख जाता है। तो वहाँ से देखिए साफ़ पता मुझे चल जाता है कि नहीं कि इनसे जो है मैंने जो है यहाँ से अ, कर दिया है और ठीक है। ऐसे करके मैं जो है रख सकता हूँ इन सब चीज़ों को। तो ऐसे में जानकर जो है ठीक रहता है। और फिर जो है संदर्भ भी एक बढ़िया रहते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो इससे जो है काफ़ी एक अ, जो है शानदार एक वो बना रहता है वर्क फ़्लो। एक तो देखिए डिस्ट्रैक्ट भी मैं नहीं हो पाता हूँ और आसानी से देखिए चीज़ें जो है चल भी रही होती है। तो ऐसे में चीज़ें समझने के बारे में जो है काफ़ी अच्छे से पता भी चल जाता है और काम भी अच्छे से होता है। देखिए बिना डिस्ट्रैक्शन के वरना, प्रोडक्टिविटी ही देखिए एक नहीं आ पा रही थी मुझे जो लगता है ना, काम करने की। जिसे मैं देखता रहता था कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही थी तो इसलिए अब मैं जो है समझ गया हूँ इन सब चीज़ों को और इस पे ज़रूर अ, कार्य कर रहा हूँ।
अच्छा। ओह! ठीक। अ, ओ बढ़िया। ये तो मतलब कहीं न कहीं एक अच्छा तरीका है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, जैसे तकनीक की बात हो रही है। आपने कहा कि अ, आप आप लैपटॉप का इस्तेमाल करते हों, उसमें अलग-अलग ऐसी चीज़ें हैं, जिनसे आप अपने काम को मैनेज कर लेते हैं, जो भी होता है। आपको ल सच में लगता है कि जब से तकनीक आई है और इस तरीके से तकनीक बढ़ती चली गई है, तो जीवन में जो ध्यान भटकाने की प्रक्रिया है, वो एक कहीं न कहीं आसान हो गई। आप बहुत अ, मतलब ईज़िली जो ध्यान बस भटक जाता था पहले, वो अब उतना नहीं भटकता है। टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से आपके जीवन में बदलाव लाया है इसके प्रति?
हाँ। वही देखिए उम, क्या है कि देखिए पहले जब मैं कार्य करता था तो अ, कई एक कार्य करते-करते ना कभी देखिए दोस्त रील भेज देते थे, कभी कोई कुछ कर दे रहा था। तो ऐसे में देखिए समझ नहीं आता था कि यार क्या करूँ? मतलब उनके बार-बार देखिए मैं मैसेज का रिप्लाई देने लग गया हूँ। कभी कोई किसी चीज़ में फँस जाता था, तो वो मुझसे सहायता माँग रहा है। तो ऐसे में देखिए मुझे काफ़ी ज समस्या देखिए होने लग गई थी कि अब यार कैसे जो है इनको रिप्लाई करूँ? और इनको रिप्लाई तू भी करना ज़रूरी है एक बार। ऐसा भी नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा ही अ, दिक्कत कर रही है और ये चीज़ें इनको तो अ, देखिए मदद करने का मेरा हमेशा रहता है कि मैं मदद सहायता दूसरों की ना करता रह रहा करूँ। तो देखिए उसमें देखिए स्टार्टिंग में तो मुझे दिक्कत बहुत आई कि मैं लोगों की मदद करने करने के चक्कर में अपना जो काम जो है, वो छोड़ दे रहा था। तो उनके चक्कर में मेरा अपना खुद का नुकसान जो है, वो हो जा रहा था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, तो इससे जो है ऐसे ही बच के मुझे चलना चाहिए और फिर जो है मैंने ऐसे कुछ तरीके जो है अपनाएँ। और फिर जो है इन सब चीज़ों से मैं अ, दूर हुआ। और फिर जो है ठीक है एक रह गया मेरे लिए कि नहीं अब ठीक है कि अब मैं इनसे दूर हो सकता हूँ और अपना ध्यान अपनी चीज़ों पे दे सकता हूँ। उससे देखिए काफ़ी मेरी प्रोडक्टिविटी पे असर आया और फिर जो है काफ़ी मैंने जो है अपने लक्ष्य अ, जो हैं हासि हासिल की चीज़ों को लेकर और चीज़ों के बारे में सीखा भी फिर काफ़ी ज़्यादा।
अच्छा। जी। हुँ। लेकिन जैसे पहले आपको आपने बोला कि आपको पहले नहीं पता था। अ, सब लोग बहुत डिस्टर्ब भी करते थे। आपका ध्यान बार-बार भटका देते थे। फिर बाद में आपने ये आदत अपनाई है अ, कि अ, डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल देना, फ़ोन का उतना इस्तेमाल ना करना। जब पहले ऐसा होता था आपका ध्यान जब भटक जाता था। तो आप वापस फ़ोकस पर कैसे आते थे? उस वक़्त क्या तरीके अपनाते थे कि आप वापस उस अवस्था में आ पाएँ फिर से फ़ोकस में ला पाएँ अपने आपको?
उम, देखिए मेरा ऐसा रहता था कि मैं मन ही मन फिर अपने आप को ना कोसता रहता था कि, "अरे यार! ये समय इतना मैंने बर्बाद क्यों कर दिया इन सब चीज़ों में? और इससे अच्छा तो देखिए मैं काम ही कर लेता पढ़ाई कर लेता।" तो फिर जो है, एक जो है अच्छा रहता अनुभव और फिर पर वही है कि इन सब की वजह से देखिए दिक्कत बहुत होने लग गई थी। तो इसलिए मेरे को ये लगा कि नहीं, ये नोटिफ़िकेशन या फ़ोन कॉल जो लोगों के हैं ये मुझे काफ़ी परेशान कर रहे हैं। तो मुझे वक़्त रहते ही देखिए सुधर जाना चाहिए। तो फिर अ, देखिए मैंने वही किया और अपना जो है सही समय जो है सही चीज़ों में अ, लगाया फिर और उससे देखिए काफ़ी फ़ायदे भी मुझे हुए और अब देख ही पा रहा हूँ कि प्रोग्रेस भी ठीक हो रही है इन सब चीज़ों के चलते और काफ़ी अच्छा एक जो है चीज़ों को दर्शाने के बारे में हो भी रहा है उल भी अब जो है कनेक्टिविटी भी अच्छी हो गई है इसके चलते कि जैसे वर्क फ्लो में ध्यान भी नहीं भटकता अब इधर-उधर। जैसे पहले जो है ध्यान बहुत अ, भटका करता था इधर-उधर कि जो है काम के चलते अ, जो है एक एक फ़ोकस नहीं हो पा रहा था। पर अब जो है काफ़ी मतलब ठीक हो गया है सब ए इन सब चीज़ों में जो ध्यान है मेरा।
जी। बिल्कुल मतलब कहीं न कहीं आपने प्रयास किया वापस में फ़ोकस लाने का। यह बताइए अ, होता है ना कि जैसे नोटिफिकेशन बंद है। अब आपको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है या फिर आप चाहते हैं कि मेरा ध्यान ना भटके इस वजह से कहीं न कहीं नोटिफिकेशन आप बंद रख रहे हैं। आपको कभी ऐसा कुछ किस्सा हुआ है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हुई हो और वो चीज़ मिस हो गई हो नोटिफिकेशन बंद होने की वजह से। फिर आज आपको बाद में पछतावा हुआ हो कि, "अरे, बताओ मैंने ध्यान ही नहीं दिया और इतना बड़ा कुछ हो गया।"
हुँ जी, अगर मैं देखिए आपको बताऊँ तो हाँ, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हुई थी और काफ़ी हाँ, देखिए उनमें समस्याएँ रही और स्टार्टिंग में तो दिक्कत भी आई थी। और ऐसे देखिए, ऐसे में क्या हुआ कि जो लोग हैं अ, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि हाँ, मेरे एक उम, भाई ने देखिए मुझे कहा था एक दिन 2 दिन पहले कि, "हम हम वहाँ पर जा रहे हैं तो तुम्हें घूमने हमारे साथ चलना है तो बताओ।" तो मैंने उनको देखिए उस टाइम तो हाँ कर दी थी कि, "हाँ, मैं चल जाऊँगा तो जब भी आप आओगे तो मुझे कॉल कर लेना।" तो वो देखिए स्पेशल वो अ, मेरे शहर आए वरना वो दूसरा रूट पकड़ के भी जा सकते थे। तो वो मेरे शहर आए तो वो मुझे कॉल करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं वो मेरा फ़ोन था इसमें डु डिएन डू नॉट डिस्टर्ब में। तो अब ये बार-बार वॉइस मेल की वो मेल के लिए जो है फॉरवर्ड कर दे रहा है बार-बार। तो उनके जब मैंने बाद में जब डेढ़ 2 घंटे बाद जब मैंने अपना फ़ोन देखा कि, "अरे! इनके इतने सारे कॉल्स।" फिर वो चले भी गए थे तब तक और उन्होंने मुझे इतना सुनाया कि तेरे लिए स्पेशल हम इतना तेल फूँक कर आए और तू उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया हमारा। मैंने उनको समझाया कि आप अगर व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर देते क्योंकि वो व्हाट्सएप मेरा ऑन रहता है लैपटॉप में भी। तो मैं वहाँ से कई बार देख लेता हूँ व्हाट्सएप के टेक्स्ट वग़ैरह लोगों के थोड़े ना काम के बीच में भी। कि किसको अच्छा क्या काम है? क्योंकि देखिए फ़ोन कॉल एक उठाना थोड़ा संभव नहीं हो पात ऐसे इसमें। टेक्स्ट तो ज़रूर देख सकते हैं थोड़ा बीच में कभी अ, ब्रेक लेकर हल्का-सा। तो वही है कि मैंने उनको समझाया फिर पर वो समझ गए फिर उन्होंने कहा कि, "हाँ यार, अब कोई क्या ही कर सकते हैं? टाइम उस टाइम था।" तो फिर वो समझ गए पर वही था कि इसके चलते मेरा घूमने का एक मौका रह गया। तो फिर उन्होंने काफ़ी अच्छी ज यात्राएँ करी और फिर मैं पछ पछताता ही रह गया कि, "अरे यार! मैं भी तो घूम सकता था।" तो ये सब रहा।
अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो क्या आप मानते हैं ऐसा भी कि अ, जो फ़ोन होता है, जैसे आपने नोटिफिकेशन अभी तो खैर बंद कर दिया है फ़ोन का इस्तेमाल कर दिया है। ये कहीं न कहीं मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है।
उम, जी। बहुत ज़्यादा डालता है अगर मैं आपको बताऊँ मानसिक स्वास्थ्य पे तो बहुत ज़्यादा असर इसका रहता है क्योंकि अ, देखिए सारा कुछ इसी का खेल है आजकल। देखिए लोगों का ना अम माइंड जो है 2 मिनट में बदल जाता है मैंने जो देखा है कि जो लोग हैं, इसी के चलते जो है अपने उम, जो इनको पता भी नहीं चलता है और इसी के चलते जो है उनको नुकसान भी देखिए देखने को मिल जाता है बहुत बार। कि वो अ, देखिए क्या होता है कि 2 मिनट में आपका ये देखिए मन भटका देगा ये सारी चीज़ें, कि आप जो है ध्यान भी नहीं दे पाओगे, और एक तो देखिए क्या होता है कि आप रील्स देख रहे हो जैसे तो आप फ़ोन च फ़ोन कॉल चला रहे हो या ये सब चीज़ें कर रहे हो तो, ऐसे में देखिए आप देखोगे कि अ, कैसे अ, ये देखिए रील्स हमारे सामने आ गई तो हमारा मन करेगा कि अरे यार, ये सारी चीज़ें तो अलग ही है। और ऐसे में अ, काफ़ी अ, हमें जो समझ नहीं आ रही ये चीज़ और इसने देखिए खुशी हुआ खुश ही होता है ना आदमी एक बार खुश हो अ, जैसे कोई आदमी खुश है तो ऐसे में अगर कोई सैड रील आ गई आपको किसी की याद आ गई तो फ़िर देखिए आपका दिमाग भी वैसे ही घूम जाता है फ़िर, कि अरे यार! ये क्या हो गया? तो फ़िर इसीलिए आपको अ, जो है इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा <chuckles> बच के चलना चाहिए और जो भी सही लगे वो सारी चीज़ें आप करते जाइए फ़िर।
बिल हुँ। बढ़िया। लेकिन अंत में मैं ये भी जानना चाहूँगा अगर जैसे किसी व्यक्ति को फ़ोन का इस्तेमाल कम करना हो, उससे ध्यान हटाना हो थोड़ा-सा, तो आप क्या कोई तीन तरीके उसको बता सकते हैं? क्या सलाह दे सकते हैं जो इस लत से जूझ रहा हो खासकर?
उम, देखिए अगर कोई ऐसी लत से देखिए जूझ रहा हो तो उसको अ, मेरी राय तो देखिए ये रहेगी कि पहले तो आप एक अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आपका लक्ष्य क्या है जीवन में और कैसे आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, और कैसे जो है आप सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। एक तो लक्ष्य आपका होना चाहिए। और एक डिसिप्लिन आपके जीवन में होना चाहिए कि आप अंदर से सेल्फ़ इतने कंट्रोल्ड हो कि आपको अ, ऐसा अ, कभी ऐसा न लगे कि देखिए कि मैं इस चीज़ से न कंट्रोल हो पा रहा हूँ। जैसे मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल मोबाइल फ़ोन मुझे कंट्रोल कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको जो है अपना सोच समझकर चीज़ें करनी चाहिए। तो अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तब आप ज़रूर फायदेमंद र रह पाओगे और अपना काम ध्यान से कर पाओगे। और तीसरी चीज़ जो है वो यही है कि फ़ोन को अपना बंद ही रखिए जितना रह पाए। तो तब ही जो है आपको काफ़ी फ़ायदा दिख पाएगा।
ठीक है। हुँ, बढ़ हुँ। ये तो मतलब काफ़ी आसान तरीके हैं इसको कोई भी आसानी से अपना सकता है। ये तो बिल्कुल ये बताइए अ, मतलब जैसे आपने बताया अभी कि ध्यान से कैसे आप ध्यान से हट जाते हैं फ़ोन के नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं। आप अपना जो ध्यान है अपने काम पर ज़्यादा बनाए रखते हैं। तो ए, अ, आप इसको निरंतर बनाए हुए या कभी-कभी तोड़ भी देते हैं बीच में?
हुँ। देखिए अभी कुछ समय पहले ये बीच में मेरी जो ये निरंतरता ही थी ये थोड़ी-सी टूट भी गई थी। जैसे मैं वेब सीरीज़ देखने लग गया था अपना काम छोड़ के भी पूरा। तो वेब सीरीज़ देखने ही चला गया। तो उसको जब तक मैंने खत्म नहीं किया तो, तो क्या देखिए उसमें बहुत समस्या ही रही। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको डिसिप्लिन में तो काम करना ही चाहिए। पर कभी-कभी देखिए ये हो जाता है महीने में 1-2 बार अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। पर आपको जितना हो सके उतनी कोशिश करनी चाहिए कि इसको निरंतर आप रख पाओ।
ओह! हुँ। बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे। मज़ा आया आपसे बात करके। और मैं भी अब कहीं न कहीं समझ गया हूँ कि किस तरीके से ध्यान से बचा जा सकता है और सलाह भी आपने बहुत अच्छी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद। फ़िर से बातचीत होगी आपसे।
उम, जी। आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए और समय देने के लिए भी।